โอ้! คือน่าสนใจมากเลย เพราะว่าผมก็เห็นไอ้พวก เดี๋ยวเนี้ยเทคโนโลยีไอ้พวกแอปเรียนภาษา หรืออะไรที่มันแบบว่ามันมีเยอะมาก ๆ หรือเร็ว ๆ เนี่ย ผมก็เลยคิดว่า เฮ้ย เอ๊ ถ้าเกิด เอ่อ อยากจะลองเรียนภาษาที่ 3 แต่อันนี้แค่คิดนะครับ เอ๊ เราจะ เราจะไหวไหม? ถ้าเรามาเรียนตอนแบบ เอ่อ อายุเยอะ ๆ หรือว่าเริ่ม เริ่มโตแล้วเนี่ย กำลังคิด กำลังมองแบบคิดอยู่เหมือนกันนะครับผม แต่ไม่รู้ ไม่รู้จะมีเวลาไหม? ครับผม
อืม อืม ค่ะ อ๋อ เฮ้ย จริง ๆ ได้นะคะ อ๋อ อ เวลาเนี่ยล่ะค่ะสำคัญ แต่ว่าแบบเห็นพวก duolingo อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่แบบ เขามีสอน แล้วก็เห็นเพื่อน ๆ เพื่อน ๆ ก็ใช้กันอยู่ เหมือนเขาเรียนแค่วันละแบบวันละ 15 นาที 10-15 นาที บางคนก็เรียนแค่ 5 นาที แล้วก็เห็นภาษาเขาแบบว่าพัฒนาเยอะเหมือนกันนะคะ เหมือนเขาเรียนภาษาดัตช์อะค่ะที่นี่ เป็นคนญี่ปุ่น
ครับผม อา นั่นแหละ นั่นแหละครับ อ่า ต่อเล่มหนึ่ง ครับ อืม ๆ อืม ครับ มันก็ เอ๊ มันก็ช่วยเรา พอดี เอ่อ ห ลูกผมก็เละ เล่น ๆ อยู่ไอ้ duolingo เนี่ย อา ครับผม เออ ๆ น่าสนใจนะครับผม
อา อา ค่ะ ลองดู ค่ะ
ครับผม โอเค วันนี้แบบ โอ้โฮ! สนุกมากเลยครับคุณหมวกนะครับผม มาคุยกันเรื่องเทคโนโลยี พวกการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ นะครับ ผมว่า เฮ้ย ผมว่า มันก็สำคัญเนาะ ชีวิตเรา ณ ปัจจุบันครับผม
ใช่ ค่ะ อา ใช่ค่ะ เช่นกันค่ะ วันนี้ก็แบบว่าสนุกมากที่ได้มาคุยกับคุณบ้านนะคะ แล้วก็ได้มาคุยเรื่องทักษะที่ได้เรียนรู้ไปก็สนุกมากเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากครับผม อะฮะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ คุณหมวกครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะคุณบ้าน
ครับ วันนี้ ครับ วันนี้ผมก็ เออ สบายดีครับผม โอเคเลย อากาศแบบไม่ร้อนมาก ฝนเพิ่งตกไป ของคุณหมวกเป็นไงบ้างครับ วันนี้สบายดีไหมครับ?
เป็นยังไงบ้างคะ? อ๋อ ทางนี้ก็ สบายค่ะ สบาย สบาย ๆ แบบ อืม อากาศแจ่มใส <chuckles> เย็น ๆ แต่มีแดด ค่ะ
มีแดด ใช่ไหมครับ มีโอกาสได้ไปแบบ ไปเดินเล่น ไปเดินเล่นบ่อยไหมครับ? อ๋อ ครับ อืม
ใช่ค่ะ โอ มี ไปเดินเล่นเกือบ เกือบทุกวันเลยค่ะ เพราะว่าอากาศดีค่ะ ใช่ ช่วงเย็น ๆ นะคะ อืม
อ๋อ ครับ อากาศดี ใช่ไหม? อืม มันมีแบบว่าสวนสาธารณะ มันมีอะไรไหมครับ? แบบ แบบ รอบ ๆ ตรงนั้น
มีค่ะ มี มีสวนสวย ๆ เยอะเลยค่ะ แถวนี้ ใช่ มีที่ให้ไปเดินเยอะค่ะ
โอ้ น่า โอ ๆ ๆ ดี ๆ เลยนะครับผม วันนี้ว่า จะมาชวนคุณ อ่า หมวก คุยว่า เฮ้ย ได้ลองเรียนแบบทักษะ เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ ๆ ไหม? แล้วก็แบบว่า เรารู้สึกเป็นยังไงบ้าง นะครับผม? อ่า ของคุณหมวกมีเป็นทักษะอะไรบ้างครับ? ครับ
ใช่ค่ะ อา อา ได้เลยค่ะ จริง ๆ โอ้ ถ้าพูดถึงทักษะใหม่ ๆ เหรอคะ? ถ้าเรียนจริงจัง ก็น่าจะเป็นก่อนเข้ามหาลัย ที่ไปเรียนภาษาอังกฤษแบบจริงจังอะค่ะ เพราะว่าอยากเรียนต่างประเทศ คนที่อยากเรียนต่างประเทศมาก แล้วก็ แล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษมาเรื่อย ๆ อยู่แล้วค่ะ แต่ว่าจำเป็นจะต้องไปเรียนจริงจัง เพราะว่าต้องสอบ สอบวัดระดับภาษาอะค่ะ อา สอบพวก IELTS อย่างเงี้ยค่ะ ใช่
ครับ อือ ๆ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ โอ้ ครับ ครับ ผม โอ้โฮ ยากไหมครับอันนี้? สอบ
ก็